Ah, hello, magandang araw. Um, nahihiya man ako sabihin pero, ang nangyayari kasi, eh, bilang isang ama, eh, siyempre hindi naman po hindi man tayo perpekto pero yung, umiiksi yung ano, yung pasensya ko sa mga bata na, um Nap na na nasisigawan ko, napapalo kapag sobrang kulit na. And, kami yung parang eh, na hinahabaan ko naman yung pasensya ko pero, ang nangyayari, eh, 'pag paulit-ulit na yung Hmm, minsan kasi nagtutunog ano sila, eh, tunog yung parang sa ano, fire truck, yung mga ambulance, yung mga siren, gano'n. Tapos, ah, ang hi ah, minsan hina hinahayaan ko na lang na ano hinahayaan ko na lang sila mag mag-iingay, magkakalat. Dahil siyempre bata, eh. Pero yung 'pag halimbawa ay sumasagot na rin sila sa sa'min, nagme-make face. So parang na na nati-trigger ako na, ah, pumutok kaagad parang bulkan. So i gano'n. And, ah, add ko rin po na, um, meron siyang, ah, nasa spectrum. Pero high functioning naman at nakakapag-express naman ng sarili. Yun nga lang, eh, hindi pagdating sa ano, sa mga socialization, yun yung medyo kailangan pa ng improvement. So ayun.
Hmm, okey. Mm, so alam mo naiintindihan kita 'no, bilang magulang 'no. Tapos, ah, bilang tatay talaga, eh, pagka parang siguro parang innate, isa siguro 'yan sa mga sa mga tatay na medyo, oo, konti ang pisi sa mga bata. Pero maitanong ko, ilang taon ba 'yung anak mo?
Mm. <laughs> Ah, isang 5 at saka isang 3 taong gulang.
Hmm. Ah, sino sabi mong na nasa spectrum 'yung 3, ay 'yung 5? Ah, okey. Hmm, okey, so talagang um, pero nakausap niyo na may nakausap na kayong professional tungkol sa kalagayan niya?
'Yung panganay. Oo, may mga nakausap na kami, kaso nga lang, um, wala naman kasing mahirap kasi 'yong pang-therapy, so napapansin din naman namin na may improvement talaga siya, na bawat taon, tapos nag-i-school din naman. Bawat taon, eh, may improvement, lalo na sa school, talagang maganda 'yong grades, 'yon nga lang, eh, 'yong sobrang ingay ba at hindi sumusunod sa sa mga, um, kahit pakau kahit ma malumanay na 'yung pakiusap namin, so minsan sumusunod, minsan hindi. So parang, ah, tumataas na 'yung, ah, umiiksi na 'yong pu pisi namin ng ng asawa ko, so parang ano, parang sana mas mahabaan ko pa 'yong pasensiya ko.
Mm, okey so, um, na-try niyo na ba na parang 'di ba sabi niyo nga nakausap niyo na yung mga may nakausap na kayong mga oo professional, so baka may ano sila man may nai-advice sila sa inyo kung ano yung puwede niyong gawin, ah, kung kasi di ba talagang ganito yung ano nila parang ah, parang siguro din ang ang ano dito ka kasi pagka sila din ay parang annoyed, di ba kaya ganun yung ano nila. So kaya't parang hanap baka puwede niyong hanapin oo baka hanapin niyo din yung trigger niya para maiwasan yung pagkakaganon niya or pag, ah, oo pag paglabas ng ano niya na naa-annoyed siya. So baka, ah, kayo ba may ano may nakau since na may nakausap na kayong professional ano yung ma mga naipayo nila sa inyo ano yung, ah, puwede niyong gawin, nagawa niyo naman
Ganon. Mm, meron na. Oo. Ti trigger din sila. Mm. Mm. Hin i mm. Oo, 'yun nga, eh, parang ano kasi mi ang sinasabi is 'yun habaan yung pasensya, mag, ah, malumanay na boses kasi siyempre i-mi-mirror nila yung ano, eh, kung ano yung, energy na binibigay mo, di ba? Parang, ah, 'pag galit ka, mas mataas 'yong <chuckles> 'yong energy nila 'pag malumanay ka, malumanay din pero minsan kahit malumanay ka, alam mo 'yong ang ang ano pa rin, matigas pa rin 'yong ulo. Pero, um, ayokong sabihin na gano'n pero syempre hindi mo dapat i-su-sugar coat, eh. So parang ang nangyayari, eh, nagkakaron ng sigawan sa bahay.
Hmm, oo. Alam mo napakahirap nga talaga ano kapag ka may ganito kang sitwasyon, sa sa loob ng bahay, yung something na parang, ah, mahirap i-control. Um, pero totoo 'yun kailangan talaga mas mahaba ang pisi. Kumbaga mahaba ang pasensya ng mga magulang, kasi, ah, hindi rin, ah hindi rin naman nila kasalanan 'di ba na magkakaroon sila ng ganitong sitwasyon din. Ah, lalo pa kapag ka, um, oo so, ah siguro ang ano din sabi ko nga kanina, ah, hanapin or ah, parang obserbahan niyo din kung ano yung mga nag-ti-trigger sa kanya kung bakit siya nagkakaganito or bakit siya parang nagwawala. Ah, aside do'n sa oo, aside do'n sa kung ano yung na, ah, nakukuha nilang energy sa, sa ibang mga tao. Ah, kasi sabi mo nga 'yun yung ah, gano'n din mas doble pa yung ibibigay nila sa'yo, sa inyo, oo kaya sa kung puwede kahit sa inyong mga ano, mga magulang sa mga adult o kung sino mga nasa paligid ninyo kasama ninyo sa bahay, ah, parang i-train niyo na din sila kung paano ang, ah, kung paano yung pag-aano, yung pag pag ah, pagmi-minimize. Oo, para hindi ma-trigger yung, yung anak mo lalo na yung, ah, panganay mo talaga hindi siya ma-trigger at hindi magwala. Ah, mm.
To Mm. Oo. Oo nga, eh. Mm. Oo. Mm. Sobra, oo. Oo. Mm. Oo. Actually 2 lang kaming ano, eh, ma ah, kumbaga sobrang hands-on kaming mag-asawa sa mga anak namin na, eh eh, may nababasa rin kami na 'wag masyadong sweets, 'wag masyadong may food coloring. Tapos, ah, 'yong mga, syempre hindi mo maiiwasan na magpakita nga mag mag-screen time ka kasi kailangan mo rin kailangan din namin makakilos, so 'yong mga screen time na 'yon, eh, hindi naman siya 'yong sobrang, ah, tulad ng Cocomelon na sobrang animated, so dapat ang pinapanood namin sa kanya 'yong makabuluhan, yung mga educational shows may kaunting, ah, song and dance pero, dapat yung nagsasalita para mas matututo siyang i-express yung sarili niya, oo. So, um, pagdating din kasi ng gabi, eh, kasi since, ah, work-from-home, work-from-home ako, um
Mm, mm. Hmm, okey good. Magsalita. Mm.
May so pagdating ng gabi ako na ak ako na yung nakatoka sa mga anak namin kasi 'pag hapon, ah, magna-nap time sila tas yung mama nila yung tutulong sa kanila sa, ah, homework. So parang, ah, siyempre, tulungan kami ng asawa ko. Ah minsan, ang mangyayari nati-trigger ako sa sa sa ingay, sa kalat, yung gano'n.
Hmm, okey. Alam mo, um, tawag nito, iko-commend ko kayong dalawang mag-asawa kasi talagang, ah, yung yung kung paano niyo, 'di ba yung tulungan niyong 2 at saka kung paano niyo din palakihin yung mga anak niyo. Ah, na ang ang ganda rin ng s pagka-setup ng ano niyo ng ng trabaho niyo kasi nasa bahay lang talaga parang natututukan talaga yung mga anak niyo, oo. Pero alam mo, ah, valid naman yung ano mo, yung nararamdaman mo bilang tatay, bilang kasi alam ko na nag-aalala ka din. Alam ko, ah, pa parang kung gaano how much you care, kumbaga sa mga anak mo. Pero oo, okey normal lang na minsan, ah, 'di ba, ah, parang su minsan sumabog din talaga kasi nando'n din talaga yung parang lahat ng emosyon 'di ba? Puma ah, parang pumapasok so kaya sumasabog din talaga pero, um, sometimes kung kailangan na talagang parang, ah, me 'ando'n ka na sa point na sasabog ka na, ang gawin mo lang, eh, mag-pause ka lang, mag-breathe in, breathe out. Kasi kapagka, ah, ginagawa mo yan, pa ginagawa mo di pinapakalma mo yung sarili mo at dine-delay mo yung pagsabog kasi pagka sumabog ka na, ah, baka mas lumala pa yung sitwasyon imbes na makatulong ka na 'di ba? Mapa ah, mapasunod mo yung anak mo, eh, mas lumala din siya 'di ba? Kasi gano'n sabi mo gano'n yung kung ano yung energy na binibigay mo, gano'n din su mas doble pa ang binibigay naman sa'yo, kaya mag-pause ka muna, mag-breath in, breathe out. Oo, tapos, ah, puwede mo isi 'di ba minsan makakaisip ka din kasi kung ano yung dapat gawin. Oo, mas binibigyan mo ng ang sarili mo kapag ginagawa mo 'yun, mas binibigyan mo yung sarili mo na baka, ah, isip pa ng mas mabuting solusyon o su o, oo, dahil mas kalmado ka na by that time. Ah, yun nga, kasi hindi naman natin, ah, again hindi naman kasalanan ng bata na iba yung way ng pagkaka oo, way ng, ah, pagka-digest niya ng understanding or ano man yung mga nasa paligid niya. So, ah, ikaw dapat ang mas maging, ah, sandalan ng bata. Ikaw dapat ang magiging oo, parang ikaw yung magiging strength niya. So, kaya kailangan mo talagang
M salamat. Mm. Oo. Sobra. <chuckles> Kaya nga, eh. Mm. Oo. Oo nga, eh. Oo. Mm. Wala nga, eh. Mm, tama.
kung ha mahaba na yung, ah, ano mo, yung pasensya mo, mas habaan mo pa. <chuckles> Mas habaan mo pa. So ayun, iwasan lang din sa bata kung ano man yung, ah, nagpapa mm, iwasan yung mga sigawan, iwasan din yung mga pagkain na hindi rin pala puwede sa kanya. Tapos limitahan naman yung ano, yung screen time baka kasi pagka nasobrahan din siya sa screen, mas gugustuhin niyang palaging nandoon, 'di ba? Tapos magwala pagka napigilan mo. So parang, um, minsan naman nakakaintindi sila kaya kailangan din ng constant communication. Ah, dapat bigyan ng limitation sa ah, ii i i tawag dito, i-explain nang mabuti sa kanya, nang mahinahon para maintindihan niya, para pumasok talaga sa isip niya na, "ay hindi pala puwedeng ganito, ganyan" oo. So ayun lang, yun lang masa masasabi ko.
<laughs> Oo. Oo. Sigaw, sigaw. Mm. Oo. Oo. Tama. Mm. Oo. Oo. Oh, so sobrang salamat sa mga naipayo mo at siyempre, hindi man talaga overnight yung pagbabago, pero talagang nakatulong din yung mga, sinuggest mo at sana talaga maging tulad sa paghinga, eh, maging mabuting tatay ako na na talagang nakaka-guilty talaga. Ah, sobrang salamat sa oras mo.
Walang anuman. Ah, mabuti kang tatay. 'Wag mong isiping hindi ka na na hindi mo nabibigay ang responsibilidad mo, isa kang mabuting tatay kaya pagbutihin mo pa. Paala
Uy, salamat. <chuckles> Salamat.